Plutôt un psy parce qu'après le but c'est pas de rester sous médicaments toute sa vie quand même, par rapport à ça mais c'est vrai que, bah, pour le coup à un moment j'ai vraiment failli penser à p à prendre à aller voir un psy et cetera parce que j'allais vraiment pas bien, alors je faisais tout ce que tout ce que je t'ai dit, mais heu, bon bah, c'était des c des fois c'était quand même, heu ça m'arrivait de «stresser» entre guillemets pour rien, mais heu bah, du coup en fait c'était surtout la peur de l'inconnu aussi je pense, mais j'arrivais par exemple au au tout début à la salle à la salle de sport. Peur du regard des autres, alors qu'au final, bah, maintenant je suis ça fait plus d'1 an et 1/2 et je suis très bien. Maintenant, j'ai j'ai pas de va dire, d'appréhension, de pensées négatives à la salle de sport. Tout va bien, heu, voilà quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, c'est tout le temps ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien tu as dépassé tes pro tes propres peurs et ça ça t'a r ça a renforcé ton t ton ta pensée positive en fait. C'est ça?
Heu, mais je pense que ça dép ça ouais, ça dépend des gens, je pense. Il y en a ils sont ils sont plus à l'aise dès le début, il y en a ils sont moins à l'aise, ils leur faut plus de temps pour, heu, on va dire entre guillemets «se mettre à l'aise» quoi, pour moi c'est un peu ça.
Ouais, mais il y a d'autres gens aussi qui abandonnent du coup, qui n'essayent même pas parce qu'ils ont peur et toi, heu toi tu es tu es pas à l'aise mais tu as continué et du coup maintenant tu es à l'aise.
Ouais. Oui mais après c'est vrai que si tu abandonnes, bah, au final c'est trop facile. C'est de dire, non, de dire, stop, hop je veux pas c'est trop dur. Si tu fais ça, pour tout, bah, en vrai ça va v v vite être compliqué quoi, dans la vie, personnellement, je pense.
Ouais. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais bon, il y a ça existe, heu, quand même, heu, des gens qui ont trop peur, heu ouais, ouais, des des blocages, des
De bo oui, ça existe, hein. Par exemple je m'en rappelle, heu, l le bac moi j'étais vraiment très stressé, je me suis dit: «Bah, au pire, j'y vais pas et puis voilà» mais je sais que non, heu, je peux je peux pas me permettre de «pas y aller» quoi, entre guillemets.
Ah ouais. Oui, oui, non le bac ça doit être rare quand même, hein? Que <laughs> que
Non. Ah, quoique, heu, je m'en rappelle moi au bac il y avait des absents, heu, dans ma classe, ouais. À dans on va dire dans l'évaluation quoi, on était plusieurs avec d que je connaissais pas, mais c'est vrai qu'il y avait des absents pour le coup, il y en a qui arrivaient à la dernière minute, vraiment la toute dernière minute.
Ah, ouais. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais je pensais pas, tu vois? Est-ce que ça reste, heu ah, c'est tellement officiel, heu, ouais c'est on se sent obligé d'y aller.
Ah, c'est Ah, mais du coup c'est tellement stressant à la fois quoi, en même temps en y pensant.
Mmh, oui. Oui, c'est sûr, j'ai un peu oublié, moi ça refait longtemps. <chuckles>
Parce que surtout les gens stressent. <laughs> Surtout les gens stressent je pense sur ce pas peu passer le bac mais c'est après, par exemple d'aller retourner avec leurs amis et de voir leur nom sur la feuille ou pas. Je pense c'est surtout ça en fait.
Mmh. Ouais, ouais il y a plein d'éléments.
On est vu qu'il y a tout le monde et cetera, si tu vois? Pas ton nom sur la feuille c'est vraiment ah, c'est vraiment dur, je pense.
Ouais, c'est sûr et du coup là, j'ai l'impression que tu as passé le bac il y a pas longtemps?